そう、はちじゅうだいだから。
うん。うんうん。
大丈夫かと思って。で、もう心臓がうそう、そ、そうそうそう。心臓が止まるんじゃないかと思って、すごいあの、心配で「おばあちゃん乗れる、大丈夫？」って聞いても「うん、大丈夫。平気」みたいな。おばあちゃんは、なんか平気なんですよ。なんか全然。うん。
うん、あ、途中でこれはうん。<scoffs> <chuckles> うんうん。 うん。 あ、うんうん、うん。 あ、意外とそうだったんですね。
乗る前全然平気で。で、うん「ばあちゃん大丈夫」みたいな。うん。
でも、そのうん。乗り場まで行くのにかなり長かったり、結構ね、ホラー要素みたいなのあったと思うので。
はい。 はいはい、そうです。あの
うん、怖くなかったのかななんて、ちょっと感じちゃったんですけれども。<chuckles>
うん。<chuckles> そうですね、やっぱ1、2時間並んだと思いますし。うん。はい。
あ、そうですか。む待つのもね、結構ね、体力消耗しますよね。
おうですね。う、うん、まあ、待って、とりあえず待って、で、いよいよ乗りまして、で、もうもう死ぬほど怖かったんですよ、私は。で、もうおい もう一生乗るかって感じだったんですけど、でもお父さんもお母さんもすごいじ絶叫苦手で、で「あんなに怖いと思わなかった」みたいな「なんじゃこりゃ」みたいな、なってたんすけど、おばあちゃんはおばあちゃんは「うん、全然怖くなかった、何これ」みたいなこと言ってて、えそう、おばあちゃんは全く怯えてなくて、なんか「すぐ終わったやん」みたいな感じだったんですよ。で、それでもうはちじゅうだいなのにすごいなと思って。もうそれがすご覚えてます。<laughs>
うん、うん。 うんうん。 うん、そうですよね。うんうん。 <chuckles> うん。 うん。 <chuckles> うん、うん。うんうん。あ、うんうん。 え、そうだったんですか？うん。 へえ。 へえ。 ほんとですね。うん。 ああ、ほんとですね。あの、フリーフォールみたいな形じゃないんですか。ドーンとこう落ちて、で、また上にまたドゥーンって引き上げられて。
はい。 そうそうそう、はい。 ああ、そうなんですよ。何回もこう上下させられるから、もう1回目よりもさらに2回目「あ、来る怖い」みたいな。うん、はい、あるんですけど。うん、なんか
うーん。うんうん。 わ、うんうんうん。 うん。 おばあちゃんが一番

ええ、そうなんですか。うん、うん。
そう。で、実際、自分が何かに乗ったりするわけじゃなくて、あの一つの部屋に入って、えっと上を見上げたら、あの、全方向がスクリーンで、あの、なので、こうスクリーンがこう動くと自分もこう空に飛んであっ、で、空とかね、映るんですよ、宇宙とか。で、自分があのロケットに乗っているっていう体で、あの話が進んでいって、で、あのあの、宇宙に行く感じを楽しむっていう、あの施設だったんですけど、でも、あのそういうアトラクションって結構色々あるから、例えばあのディズニーランドでも色々あるし、あのソアリンとかですね。ソアリンとか乗ると、あの、乗りながら、あの、景色が変わるので、えっと自分が飛んでるような感覚になるっていうのあると思うんですけど、はい。はい。でも、その、あのアメリカ館は特に乗ったりはしないので、あの周りのね、あの場面が変わるっていうので、こう私にはそんなになんか、結構3時間ぐらい並んで入ったんですけど、こんなもんか、<giggles> こんなもんかなって結構感じだったんですけど。で、それで、あの周りどう思ってるか分かんなかったんですけど、で、ばたらもう、おばあちゃんがもう大喜びで、もう、<giggles>「こんなの初めて」みたいな「すごい面白かった」みたいなことをゆってきたんですよ。で、ええっておもこれ私は面白くなかったけど、まあ、でもおばあちゃんがすごいもう「こんなの見れてほんとに生きてて良かった」みたいな。うん、ほんとに来てそう。
うーん、うん。 うんうん。 ふんふん。 うーん、うん。 うん。 へえ。うんうん。 はい。 うん、うん。 うんうん、うーん。 ああ、はい。うんうん。 はい。 うーん、はい、ありますね。うんうん。 ああ、うんうん。 うわあ、さんじかん。うーん。 うーん。うん、うん。 うん、ふん。 ええ、うんうん。 へえ、うんうん、うんうん。 <chuckles> え、そこの、そんな次元まで
そうそうそう。<laughs> すごい衝撃受けてておばあちゃんだけ。で、はい、「もうほんとに来てよかった、連れてきてくれてありがとう」みたいな感じで、ね、ゆってたので、やっぱりおばあちゃんの反応すごい面白くて、はい、旅行の時は、そうですね、なんか
へえ。 うんうんうん。 へえ、うん。 うん。 可愛いですよね。うんうん。
旅行ん時は割とおばあちゃんが何ゆったかっていうのが、覚えてますね。<giggles>
うーん。じゃ、毎年一度こうみんなで何か楽しいことをすると思うので
はい。